そうなんですね。いや、とてもいい習慣ですよね。なんか楽しく行けて、しかも体も動かせて、リラックスもできて、で、なんか温泉がじゃあ楽しみみたいな感じなんですかね、ご褒美的な。うーん。
うん。 はい。 うん。 うん。 そうなんですよ。そうですね。うん、頑張った後は温泉で入って、体ほぐして、で、ま、ちょっといろんなそういう楽しい妄想をして、みたいな。
ええ。え。 ああ、いいですね。いや、もう最高の時間ですね。もうそれはじゃあ、もうなくてはならない時間になりましたね。
<laughs> はい。感じです。 うん。 そうですね。今のところ、それによってなんかいい感じに、うん、リラックスできてるなって感じます。うん。はい。
そうですか。じゃ、それだったらご家族も喜んで送り出してくれる感じですか？
そうですね。なんか逆に、あの行く時間になって私がいると「あれ、今日行かないの？」みたいな。<laughs> そうなんそうなんですよ。だから、まあね、子供も、うん、大きくなって、手がかからなくなってきた、今だからできるのかなっていうのはあるんですけれども、うん、でも、その主人もね、子供たちも、あの、ええ、行かないでよみたいな感じにならずに、その、たのし私が楽しんでるのを見守ってくれてるから、うん、すごく幸せですね、そこは。
うん。 そうなんですね。って、気になる。ああ。そうですか、ええ。 ええ。 ああ。 ほんとですね。素敵ですよね。そうですか。
うーん。うんうん。 うん、そうですね。ま、でも、なんかその自分を大切にするって、あの最初聞いていただいたんですけれども、そういう体レベルでは、いろいろそうやって気を使ったり、時間もできるようになったから、あの、だいぶうまくなってきたなって思うんですけれども、あの、なんか精神的なことで言うと、ええと、ちょっとね、人から、あの、お友達だとか、いろんな先輩だとかに、あの、頼まれたことって、あの、あん断るのが苦手なんですね。
うーん、ふん。 はい。 はい。 はい。 はい。 ええ。 ええ。